うんうんうんうんうん。
セレブレイトして、そいで、まあ、そういうところに行かない人たちはホームパーティーとか、友達とのパーティーとかでシャンペン飲んで、あの、ええ、その、ニューイヤーを祝うということね。それで、でも、あの、例えばね、ニューヨークのタイムズスクエアにそういう人たちも一日中あそこで立って待ってるっていうのも、ほとんどがね、あの、ローカルの人ではないですね。ほとんどが、あの、観光観光し観光で来た人とか、あと他の国から観光で来た人とか、他の州から観光で来た人たちが、で、そこでいろんな有名人がコンサートやって、それでじゅうにじになミッドナイトになったら、ハッピーニューイヤーで花火が上がってって感じなんですけどね。でも、あの、他で他のところでもやりますよ、メイジャーシティではね。うん、だけどビーチなんかで花火が、あの、あるところもありますし。で、それが終わったら、もう終わりですよ。次の日は、にあの、お正月は、あの、フットボールの試合と、あとパレード、ローズパレードと、あとフットボールの試合を見るのが、なんか、アメリカの、なんか、習慣みたいな感じですね。うん、でも大体つ前の日の
なるほど。 うんうんうん。 うんうん。うんうん。 うんうん、うん。 ああ、そうなんですね。うん。 うん。 うんうん。 うん。 うんうん。 ハッピーニューイヤー、うん。 ううんうんうん。 うんうん。うんうんうん。 うんうんうん。 そうですね、うん。 うんうん。うんうん。うん。 へえ。 ついたちにフットボールゲームやってましたっけ？<chuckles> もう全然うん。
はい。で、毎年毎年前のニューイヤーズイブでみんなくたびれちゃってとか、あと二日酔いとかで家で遅くまで寝てたりとかして、それでゴロゴロ起き出してきて、フットボールの試合を見るっていうのが、なんか、アメリカのね、あの、典型的な、あの、1月1日の、あの、過ごし方みたいですね。で、1月2日からもう仕事とか学校とか行く感じですから、全然日本とは違いますね。うーん。
うん。うん。 うんうん。 うん。 うん。 うんうん。 うんうん。 そうですよね。 三が日休みじゃないの、ほんと寂しいんですよね。<chuckles> 私は。うん、じゃあ、もうアメリカのニューイヤーって、ほんとにもうパーティー。サンクスギビングと、あのクリスマスで家族と一緒に過ごして、ニューイヤーでみんなでパーティーって感じですもんね。友達とか。
そうですね。うーん。 そういう感じですね、だいたいね。あと、まあ、家でうん。逆すね。あと家でね、そういういろんないろいろなところのニューイヤーズイブの、あの
あ、日本は真逆ですよね。うん。 うんうん。 うんうん。
セレブレーションをテレビで見るとかね。うん。な感じですね。あと働いてる人もいるしね。うん。
うんうん。うんうん。 じゃあ、日本ぽいそうですね、日本ぽいお正月は、もうしばらくされてないですか？
そうですね、あの、以前はね、よく、あの、年末に帰って
うーん。